Nah Kak, eee, aku tuh lagi lagi kebingungan nih sekarang. Eee, jadi karena, mmm, aku tuh kebingungan antara apakah aku mau, eee, lanjutin nabung, eee, nabung duitku atau aku pengen nyoba untuk kayak beli gadget baru, karena eee, jadi laptopku ini kan udah dari hampir 10 tahunlah gitu, dan dia tuh iya, jadi dia tuh udah agak agak lemotlah kalau misalnya buka aplikasinya terlalu banyak, gitu kan. Eee, masih bisa dipakai sih, cuma kayak, eee, ya itu, eee, sering crash-lah gitu kan. Dan, eee, sejauh ini sih kalau s dipakai buat kerja sih memang masih lancar, cuma kayak aku kebingungan apakah aku harus ngebeli laptop baru gitu kan, ataukah aku harus ngumpulin uang buat tabungan aku. Karena, eee, usia aku kan sekarang udah di atas 30 ya gitu, udah 30-an dan kayak, eee, aku tuh ngelihat kayak di medsos tuh temen-temanku tuh kayak, eee, di usia yang sama kayak aku tuh mereka tuh kayak udah punya tabungannya tuh udah lumayan gitu. Dan kalau misalnya tuh kayak kita ngobrol-ngobrol tuh mereka udah punya prospek kayak nanti pensiun di umur berapa di umur berapa. Dan aku tuh kayak ngerasa kayak tabungan aku masih kecil banget, apalagi kayak aku tuh mulai nabung tuh kan belum belum lama ya. Jadi aku bener-bener, eee, bingung gitu Kak, apakah aku tuh harus, eee, ngelanjutin tabungan aku dengan cara ngebatasin pengeluaran aku ataukah, eee, ataukah apakah aku tuh boleh sebenarnya, eee, melakukan pembelanjaan iya, yang agak-agak gede gitu, karena aku orangnya kalau apalagi kalau gadget digital ya gitu, aku tuh enggak suka kalau belinya tuh kayak yang ngepas-ngepas gitu loh, Kak. Ya maunya tuh beli tuh yang langsung high-end gitu biar maksudnya makenya tuh lumayan lama gitu, Kak, gitu. Jadi, eee, aku agak-agak mumet ya gitulah. Kakak punya saran enggak sih buat aku soal, eee, gimana sih yang harus aku lakuin dalam situasi kayak gini?
Oh, kenapa itu, Kak? Oke. Oh sudah lama ya? Paham. Iya. Beli gitu. Nanggung gitu ya. M Oh gitu, oke. Oke, baik. Sebelumnya aku mau apresiasi dulu ya, Kak, ya, karena, eee, dari cerita Kakak, aku bisa nangkep bahwa Kakak itu sebenarnya sangat memikirkan dengan sangat bijak gitu, bagaimana Kakak mengelola keuangan. Tadi Kakak kan juga sebenernya ini ya, sangat mempertimbangkan apakah harus terusan terusan menabung, ataupun harus membeli gadget baru seperti itu ya, yang mana tadi sebenernya sudah Kakak jelaskan juga bahwa laptop yang Kakak gunakan itu udah 10 tahun. Da dan itu masih, eee, dalam keadaan yang bisa dibilang masih bisa digunakan loh, artinya Kakak itu orang yang bertanggung jawab loh Kak. Di situ aku ak eee, mau menyampaikan apresiasi banget gitu ya, Kak, ya. Nah. Namun sebelum masuk ke poin saran, mungkin aku mau tanya beberapa hal dulu Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak sendiri dari, eee, laptop yang udah 10 tahun itu, eee, dan juga mungkin gadget yang lain ya, yang mungkin di situ adalah HP, itu apakah Kakak sudah merasa tidak sangat nyaman sangat tidak nyaman gitu ya untuk penggunaan sehari-harinya seperti itu, dan boleh digambarkan mungkin Kak, eee, seperti apa ketidaknyamanannya?
Iya, Kak. Iya. Jadi itu Kak, eee, dia itu sebenarnya kalau misalnya dipakai buat kerja ya, dalam hal ini pekerjaan yang cuma melibatkan 1 sampai 2 aplikasi, itu sebenarnya dia masih bisa dipakai, Kak. Tapi kayak, kalau misalnya kayak aku udah nyambi sambil kerja, terus pani sambil pengen denger lagu gitu Kak, atau misalnya kayak nonton podcast lah kayak gitu tuh, itu udah mulai tuh Kak, udah nge-lag-nge-lag tuh Kak. Udah mulai agak berat-berat karena mungkin, eee, nggak tahu mungkin RAM-nya kali ya gitu, jadi udah penuh, eee, udah full ya gitu. Jadi kalau buka aplikasi terlalu banyak tuh dia suka nge-lag-nge-lag Kak gitu. Jadi memang kalau dipakai buat kerja aja itu bisa Kak, gitu. Tapi kayak udah dipakai buat, eee, sambil yang lain yang lain itu udah udah enggak mendukung lagi gitu. Jadi bener-bener real cuma buat kerja aja. Itu yang dia masih bisa gitu, Kak.
Mmm, masih aman ya? Iya. Ah ya. Aku bayangin sih Kak, bagaimana Kakak tuh sebenarnya sama sekali enggak mau boros loh ya, Kak. Kakak udah menabung sekian gitu. Namun walaupun Kakak sudah menabung, Kakak tetep masih mempertimbangkan untuk apakah membeli atau enggak ya gitu. Itu artinya menunjukkan bahwa Kakak, eee, itu sangat tidak impulsif ya, dan sangat mempertimbangkan gitu, bagaimana dampaknya ketika ya memang Kakak harus membeli suatu gadget seperti itu. Nah, mungkin aku, eee, mau tanya lagi ya Kak ya, eee, dalam keseharian Kakak, tadi kan Kakak udah menyampaikan bahwa sebetulnya itu Kakak gunakan untuk kerja gitu. Namun kalau misalnya untuk multitasking sambil dengerin lagu ataupun untuk nonton podcast itu, eee, agak lemot ya, Kak, seperti itu. A a apakah dalam keseharian Kakak, Kakak itu memang lebih sering bekerja ataupun lebih lebih sering, eee, menggunakannya untuk hiburan atau bahkan dicampur itu Kak? Dan ketika dicampur tadi kan sebenernya, eee, Kakak bilang agak lemot ya? Apakah itu sangat mengganggu Kak sebetulnya?
Bener, bener Kak, bener banget. Eee, Kalau mengganggu pekerjaan, eee, jadi memang pekerjaannya memang jadi terganggu, kalau misalnya dilakuin sambil kayak muter, eee, podcast atau dengar lagu gitu pasti terganggu. Karena kan dia jadi nge-lag ya laptopnya ya, gitu. Dan kalau dia nge-lag, udah udah pasti pekerjaannya itu terganggu. Nah, Kalau misalnya enggak sambil putar, eee, lagu atau video, itu dia itu lancar-lancar aja, gitu. Tapi, eee, aku pribadi ngerasa sih kayak, m m kerja kerja itu kan kayak monoton gitu kan, kerjaan itu kan, gitu. Jadi kayak, kalau enggak sambil misalnya kayak denger lagu gitu atau dengerin podcast atau apa tuh, aku tuh ngerasa kayak kayak iya, kayak agak bosen gitu Kak, kayak ada yang ini lah, gitu lah, gitu. Jadi, kadang-kadang tuh kayak, ya udahlah kalau misalnya dia nge-lag, ya udahlah jang berhenti diputer, gitu. Biasanya aku gitu. Jadi, ya udah kerja aja meskipun pikiran itu kayak, males banget gitu, kadang-kadang gitu, kalau dilanjutin gitu, Kak.
Iya. Betul iya. Agak bosen gitu ya? Betul betul. Iya sih Kak, perasaan yang Kakak, rasakan itu sangat valid ya Kak. Karena memang ketika di situ Kakak, seperti kata Kakak, bilang ya kerjanya monoton, kemudian tanpa diiringi dengan, ya tambahan seperti musik ataupun lainnya, itu rasanya, eee, cukup membosankan dan, eee, bahkan bisa membuat Kakak, kehilangan sedikit motivasi kerja, seperti itu ya Kak, ya. Dan menurut aku, itu dilema yang sangat manusiawi Kak. ketika Kakak, tuh, eee, memikirkan kerja nih, tapi Kakak, juga enggak bisa, sambil menikmati pekerjaannya, karena ya alasan-alasan tadi Kak, seperti itu. Dan mungkin aku mau tanya satu hal lagi gitu Kak, eee, ketika Kakak, memikirkan untuk menunda pembelian gadget dan laptop, tadi ya, itu kira-kira <tsk> apa sih yang Kakak, rasakan dan pikirkan seperti itu untuk saat ini?
Betul Kak. Sebenernya ke ketika aku menunda membeli laptop baru misalnya gitu tuh, sebenernya da eee, ada perasaan, eee, nggak nyaman. Tapi da di sisi lain ada rasa senengnya juga. Senengnya tuh karena aku ngeliat tabungannya nambah gitu loh Kak, jadi kayak, "Wah tabungan aku enggak enggak berkurang nih," gitu. Paling nggak gitu, kan gitu. Tapi kayak di sisi lain ketika aku udah mulai kerja lagi tuh kayak ketika udah mulai kerja dan enggak bisa sambil nge ngelakuin yang lain, itu tuh udah langsung tuh Kak, langsung kayak, "Aduh, males banget kalau kerja terus-terusan kayak gini," gitu. Tapi di sisi lain ketika aku ngeliat tabungan aku enggak berkurang, itu aku senang juga gitu, Kak. Jadi, ya gitulah perasaannya itu campur aduk gitu Kak, tergantung lagi ngapain gitu.
Iya, paham. Iya. Iya, mhm. Iya iya. Rasanya seperti harus memilih antara masa depan gitu ya Kak, sama kenyamanannya, gitu ya, Kak, ya? Ah, iya iya. Aku sedikit banyaknya udah dapet gambaran nih Kak, terkait dengan kondisi Kakak, dan juga perasaan yang Kakak alami. Nah, mungkin beberapa saran yang bisa aku sampaikan ya Kak, yang pertama mungkin Kakak bisa tuh menilai dampak pembelian tersebut ke kualitas hidup Kakak, seperti itu. Sebenernya tadi Kakak udah menyampaikan di awal ya, bahwa Kakak tuh ketika mau membeli gadget, Kakak inginnya membeli yang memang langsung high-end karena apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya jangka panjang, dan bukan cuma itu aja sebenarnya, ketika Kakak beli yang high-end otomatis, eee, kualitasnya kan akan sangat bagus ya. Jadi untuk mengakomodasi pekerjaan atau multitasking apapun, pastinya bisa berjalan dengan sangat baik Kak ya, seperti itu. Dan sebetulnya itu, eee, pemikiran dan pertimbangan yang sangat bagus Kak, gitu. Nah, kalau misalnya Kakak mau menimbang-nimbang bahwa ketika Kakak mau beli high-end, dengan tabungan Kakak tersebut, tapi bisa menunjang ke kerjaan Kakak yang lebih nyaman, dan Kakak juga kerjanya kan akan lebih nyaman nih, otomatis, eee, secara tidak sadar gitu, Kakak mungkin bisa menghasilkan pekerjaan yang kualitasnya lebih baik. Dan bahkan bukan hanya itu saja, kondisi mental Kakak pun juga akan lebih meningkat karena kan, eee, Kakak bisa ngambil kerja tanpa merasa bosan ya Kak, karena bisa disambi dengerin musik dan lain-lainnya. Dan mungkin dengan pertimbangan itu, Kakak juga jadi merasa lebih, eee, legowo, gitu ya. Untuk bisa spend uang untuk membeli gadget tadi, karena memfikirkannya adalah jadi seperti investasi ya, kalau seperti itu menurut Kakak, gimana?
Bener bener bener banget, Kak. Bener. Buat jangka panjang, heeh. Betul, Kak. Oh, iya, sebenernya yang Kakak ngomongin itu masuk akal sih, jadi kalau misalnya, eee, aku bekerja, memang kalau ketika aku bekerja sambil kayak s bisa sambil dengerin musik atau sambil dengerin podcast, itu emang, eee, ngerasa lebih energik aja sih, Kak. Jadi kayak ngerjain tuh memang ngerasa lebih nyaman, jauh lebih nyaman ketimbang, eee, kerja aja gitu, enggak ngapa-ngapain gitu, nah itu tuh memang beda sih Kak, perasaannya sih, Kak. Jadi iya, jadi memang yang Kakak omongin itu benar sih gitu, aku memang mungkin perlu untuk, eee, memin menimbang-nimbang lagi ya. Apalagi ber ini berhubungan dengan kualitas hidup juga gitu, di mana, eee, aku akhirnya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan perasaan yang lebih happy lah, gitu lah. Lebih enggak ada iya enggak yang kayak, eee, bersungut-sungut gitu mungkin ngerjainnya, karena enggak bisa sambil dengar lagu atau nonton podcast, gitu. Jadi, ya memang masuk akal sih Kak, yang Kakak omongin tadi sih benar sih. Aku memang harus menimbang hal tersebut sih Kak, gitu.
Iya. Beda, ya? Betul. Ya, lebih senang. Iya. Ya betul. Dengan hal tersebut nanti juga harapannya kan Kakak juga lebih enjoy nih untuk kerja, jadinya nanti ke depannya pun mungkin ada banyak sekali hal, eee, baik gitu ya, yang bisa Kakak kembangkan gitu dari pekerjaan Kakak, Karena Kakak pun juga udah enjoy, eee, setelah itu juga tidak merasa bosan. Nah, mungkin saran aku selanjutnya yang bisa aku sampaikan adalah, tadi kan Kakak menyampaikan bahwa kakak menimbang-nimbang untuk membeli laptop dan juga gadget ya, seperti itu. Nah. Mungkin kalau pembeliannya dilakukan secara bersamaan, eee, Kakak menimbangnya kan akan lebih berat ya Kak. Nah mungkin Kakak dari situ bisa nih Kak, memilah ataupun mendefinisikan lebih lagi. Kira-kira dari kedua barang itu, mana sih yang Kakak lebih butuhkan terlebih dahulu, gitu? Jadi mungkin bisa dikatakan Kakak bisa upgrade secara bertahap, seperti itu. Apakah kira-kira masuk akal ya, Kak untuk kondisi Kakak?
Betul. Eee, iya sih, Kak. Menurut aku yang Kakak saranin itu memang lebih masuk sih. Karena kalau misalnya beli keduanya sekaligus, mungkin aku bakal re ngerasa sayang juga ya kayak tabungannya tuh langsung turunnya, eee, drastis dalam jangka waktu singkat gitu kayak gitu. Jadi, iya sih kayaknya memang aku harus menimbang-nimbang mana yang, eee, harus aku ganti lebih dulu ya gitu, gadgetnya ya. Jadi biar enggak semuanya itu enggak langsung dibeli dengan, eee, di waktu yang sama gitu. Iya sih, Kak, masuk akal sih. Aku kayaknya harus menimbang-nimbang sih. Mungkin, enggak tahu, mungkin laptop duluan kali yang aku beli gitu karena kan dia langsung berkaitan dengan pekerjaan di saat itu ya gitu. Jadi biar aku bisa kerja, tapi suasana hati aku juga bisa happy gitu, Kak, gitu.
Ah betul. Ya, benar. Dengan pekerjaan ya. Happy. I iya. Berarti me cocok ya, Kak, ya dengan, eee, saran tadi ya Kak ya. Nah mungkin nanti bisa pertimbangkan lebih dalam lagi ya, Kak, eee, buat ke depannya seperti apa. Nah, mungkin satu saran yang bisa aku sampaikan lagi, Kak, Kakak bisa nih memberi waktu untuk refleksi singkat ataupun untuk melihat bagaimana pertimbangan yang Kakak lakukan tadi, eee, ke depannya seperti apa. Jadi maksudnya adalah, eee, misalnya saat ini Kakak ingin membeli tuh, eee, anggaplah Kakak pilih untuk membeli laptop nih ya, membeli laptop, lalu Kakak bisa timbang-timbang nih 1 atau 2 minggu ke depan nih Kakak tunggu, Kakak pikirkan dalam-dalam, kira-kira dampaknya apa ya ketika kamu membeli laptop ini dan, eee eee, juga sebaliknya, "Kira-kira apa ya dampaknya kalau aku tidak membeli laptop ini?" Dampaknya terkait dengan pekerjaan, dengan kehidupan Kakak seperti apa. Nah, dengan harapannya memberi waktu 1-2 minggu tadi, Kakak bisa punya waktu yang cukup luang ya untuk memikirkannya tanpa buru-buru dan bisa, eee, memberikan pemikiran yang sangat bijak, seperti itu. Nah, kira-kira apakah aman Kak kalau seperti itu?
Betul Kak. Wah. Iya iya bener. Iya nih, Kak, Kayaknya memang aku harus refleksikan lagi ya gitu pembeliannya dengan cara coba ditunda dulu. Kalau memangnya aku yakin baru tuh aku beli gitu ya, Kak, ya. Wah, aku ngerasa lebih plong sih ini, Kak, setelah aku ngobrol sama Kakak, setelah aku dapat, eee, saran dari Kakak, aku ngerasa lebih lega nih, Kak. Makasih banyak ya Kak, eee, udah mau ngasih saran ke aku. Jangan, eee, sungkan-sungkan ya Kak kalau misalnya nanti aku di masa depan nanya lagi ke Kakak, gitu ya Kak. Makasih banyak loh Kak.
Betul, iya. Iya. Ya sama-sama Kak, aku juga senang kalau Kakak bisa lebih lega. Nanti boleh banget Kak, hubungin aku aja kalau memang butuh untuk cerita lagi. Sampai jumpa, Kak.